À. Thực ra thì kỷ niệm này nó cũng khá là đẹp mà. Ờ, thời học sinh thì ai cũng sẽ có những nơi mà dường như là nó sẽ gắn bó với mình và mình khó có thể quên được, cái cổng thời gian học sinh là cái cổng thời gian mà, kiểu như là, đẹp nhất của đời người, đúng hông? Thì không biết là mình muốn hỏi thêm một vài câu để mà có thể hiểu thêm về cái cái nơi cái nơi cũ mà bạn nhắc đến á, thì không biết là cái nơi đó cụ thể là nơi nào ha?
Dạ, vâng. À, vâng. Ờm. Cái nơi đó thì có thể là một cái, ờ, là một cái quán cà phê mà gần trường học của mình thời cấp 3, và cũng như là có thể là một số nơi như là, ờ, Nhà thờ Đức Bà, ờ, đường sách ở, ờ, Quận 1 và cũng như là c ờ, Bưu điện Thành phố. Thì đó là những nơi mà tụi mình hầu hết là gắn bó, ừm, xuyên suốt 3 năm với nhau, tại vì, ờ, bình thường thì tụi mình thường đến những nơi đó để, a, vui chơi, cũng như là học tập hay đại loại là đi dạo xung quanh thành phố, ngắm cảnh, hầu hết mọi kỷ niệm đều được, ờ, gợi nhớ bởi những cái nơi như vậy.
Ờ.